Wow, itu kerja yang panjang, hmm.
Iya, namun, eee, istirahatnya itu cuman kalau misalnya lagi sholat atau makan, makan pun itu di meja kerja gitu, tidak menikmati, eee, kondisi makan itu, sekedar buat ganjal perut aja. Jadi aku mulai lah merenung gitu, Kak, kenapa ya aku harus sampai, eee, bisa ngerasa kayak gini? Apakah benar-benar murni karena kerjaan aja nih? Aku nggak menemukan jawaban lain selain iya gitu. Aku itu, selama ini kerja keras banget gitu, Kak. Aku seakan-akan merasa, aku kerja keras itu biar aku dapat banyak uang, terus aku, eee, cari, eee, istri baru, oh bukan, jadi aku kalau udah dapat uang banyak, aku pengen bahagiain anak istri aku gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya aku banyak duit gitu, apa gunanya kalau aku sakit, gitu kan. Jadi mhm, percuma dong.
Oke, iya. Iya ya ya. Oh, oke. Iya. Oke. Iya betul, hmm. Oh kamu kepikir sampai ke situ ya? Heeh.
Benar, Kak, karena memang, eee, walaupun aku ngerasanya kayak aku duduk itu kayaknya, eee, mungkin paling lama banget ya sejaman deh. Tapi aku ngerasa kayak, waktunya itu panjang banget aku merenung waktu itu ya.
Oh, oke ya ya ya ya.
Aku merenungkan cerita aku dari kayak aku dulu kadang-kadang teringat gitu, Kak, masa-masa aku seru-seruan waktu, eee, kuliah gitu ya, waktu aku dulu aku pernah jadi anak band ya, waktu aku nge-band, sampai aku di titik ngerasa kok kayaknya, kerjaan aku gini-gini aja nih, hidup aku udah kayak monoton banget rasanya gitu. Tidak seseru
Iya. Iya. Iya karena kerjaan itu ya? Mhm.
benar tidak seperti tidak seseru ketika aku masih menikmati arti hidup ini gitu. Waduh kayak gimana gitu kesannya ya? <chuckles>
Sebelumnya. Oke, kayak judul lagu ya?
Iya ya, <chuckles> jadi
Oke oke oke. Terus terus?
Jadi aku kayak mulai, eee, ini, Kak, berusaha untuk menanamkan tekad baru nih dalam benak aku gitu ya. Eee, menanamkan pandangan baru dalam, eee, perspektif aku meni melihat kehidupan gitu ya. Bahwa kayaknya enggak ada gunanya aku kerja mati-matian, kalau hanya untuk menyiksa badan aku sendiri sehingga aku tidak bi bisa menikmati, kebersamaan dengan anak dan istri aku, gitu, Kak.
Iya. Iya. Iya, ya ya ya. Oke, e
Be berangkat dari situ, aku kayak pengen lagi nih, eee, memperbai memperbaiki, eee, keseharian aku, Kak, gitu.